А вот эту деятельность тебе, э, тоже придется продолжать? Ведь процесс самообразования, он же непрерывный.
Ну, знаешь, я как бы чисто теоретически мог бы это, наверно, и на работе делать. Просто, ну, э, мне как-то вот комфортнее это дома. Дома у меня там есть, э, свой стол, э, свое э, литература, там книжный шкаф собранный, м. То есть, э, мне комфортно в этом всём работать, и перенос этого всего на работу занял бы д достаточно большое время и стоил бы мне некоторых трудов, скажем так.
Да, конечно. Когда уже есть сложившаяся привычка и она работает, э, конечно, ее проще поддерживать. А скажи, а вот эти занятия спортом, а, ти э, в связи с твоим графиком работы и жизни тебе было бы удобнее строить утром или вечером, как ты думаешь?
А, сложный вопрос. Утром- это прям совсем рано. Я боюсь, что тогда б пришлось как-то очень радикально менять, э, режим сна, поэтому, наверно, всё-таки наверно, всё-таки я бы предпочел всё это, э, как-то откладывать на вечер.
Мгм. А скажи, а может быть какой-то вариант вот ты озвучил сейчас, когда мы с тобой разговаривали, а, как часто ты хочешь заниматься спортом, такой вариант, э, по максимуму, а есть ли какой-то какая-то опция начать, э, с ну, с минимальных количес тва и потом при возможности и и нахождении времени постепенно увеличивать количество тренировок?
Мгм. Ага.